Mh-mh, mh-mh. Te invece? Pensi che sia importante un modo tro per esprimere la rabbia? Credi sia voglia megl meglio lasciar perdere?
Ah, secondo me dipende proprio dalle situazioni, cioè se è una persona che, mhmm, non ti interessa o comunque un rapporto in cui tu non vuoi investire, mhmm, la mancanza di rispetto comunque rimane indicativa della persona che è, chi ti ha mancato di rispetto. Cioè, secondo me il passaggio è effettivamente capire che quella mancanza di rispetto è dovuta da una un gap dell'altra persona e non da una tua mancanza di valore, no?
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh, okay. Okay. Vero, vero, vero, questo è molto vero.
Ehm, questa un po' è la chiave. Però sto cercando di capire, ecco, quando vale la pena lasciare perdere e quando no. È molto difficile, soprattutto quando, ehm, s magari fa riferimento a dei rapporti in cui tu hai investito, magari poi ad un certo punto ti rendi conto di aver investito in un rapporto che, mhmm, poi non ha futuro, non può avere futuro o che comunque per te è stato importante, ma magari dall'altro lato non è non è stata percepita la stessa la stessa importanza. E lì diventa un po' più complicato. Quindi io sono sono a metà tra mi mi arrabbio tantissimo a a esatto, esatto, esatto, esatto, sì. Poi dipende anche, mhmm, appunto che cosa proprio è successo. Quindi, ehm, però sì, mi pongo penso un pochettino più più a metà. Cerco comunque di gestirla, perché una rabbia non gestita poi diventa, uhm, rancore secondo me.
Mh-mh. <chuckles> Eh sì, è molto, molto difficile. Sì, sì. Mh-mh, mh-mh. Mh-mh, mh. Capisco. <chuckles> Ti prendo a manate oppure sto un po' zitto, diciamo. Mh-mh, mh. Mh-mh. Okay. Oka oka Sì, ehm, s c'è un altro un'altra una cosa che sì, sì, sì, sì.
E e il rancore logora qualsiasi tipo di di rapporto, no, che sia lavorativo, che sia amicale, che sia familiare, eccetera, eccetera, eccetera.
Ah-ah, ah.
Ah
Questa è un'altra cosa che dovrei anch'io <sucks teeth> imparare, diciamo, c'è da dire proprio apertamente. <sucks teeth> Mhmm
<snorts> Sì, è è complicato. È complicato non non farla poi, uhm, arrivare ne ne nel rancore, perché poi il rancore ti ritorna sempre. Cioè, quel pensiero, tu nel momento in cui andrai ad interfacciarti, magari per un altro motivo, okay, con un con l'altra persona, quella cosa gliela rinfaccerai al 100% se non l'hai superata.
Mh-mh, mh. Mh-mh. Vero. Mh-mh.

Ehm, non s non subito. Cioè, preferisco pensare.
Okay. Quindi prima prima hai avuto quest hai questo momento di prima di calma, poi tipo d okay, okay, vabbè allora giusto per.
Sì. Sì, sì, sì. Devo ca all'inizio ovviamente ci rimango male, no, quindi la prima reazione è rimanerci male. Ehm, poi se è ovviamente durante sì, ovviamente se è è durante una conversazione concitata, magari do anche un po' fuoco sul fuoco, ecco.
Vabbè, ehm sì, sì, oserei dire strano il contrario. <chuckles> Mh-mh. Ahi, ahi, ahi.
Però poi preferisco prima calmarmi e poi razionalizzare, capire perché è successo, eccetera, eccetera, e poi fare il passaggio successivo del "parlo con l'altra persona e cerco di di farmi capire". Poi, ecco, dipende sempre da dall'importanza che do a quel rapporto. Mh, posto che
Okay. Mh, mh, mh. Okay, bene. Ah, quindi c'è il rischio è una persona che non te ne frega, dici <chuckles>
No, di base, ehm perché poi io faccio le lotte di principio, un sacco di volte, <chuckles> e vi dico: "Non t nessuno dovrebbe mancare di rispetto a nessuno". Però, uhm, con il tempo ho imparato a ca a capire dove investire le mie energie
Sì. <laughs> Mh-mh. Mh-mh, mh-mh. Dai, è una cosa importante secondo me, questo.
e quindi fare sì, sì.
Ci s ci sta, ci sta. È una cosa molto importante c secondo me questo di gestire le proprie energie, trovare il proprio bilanciamento per cose più importanti, diciamo. No. <laughs> Io se qualcosa mi fa arrabbiare non riesco, non r rag da sepe specialmente se riesc se posso, ho questa disponibilità di parlare con la persona, che appunto se è il mio ca come è successo oggi, se è il mio capo che mi fa arrabbiare perché ha fatto una cavolata e l'ha scaricata su di me, non posso dirgli niente, purtroppo. Però comunque mi fai mi fai a mi fa diciamo girare, no?
Tu lo riesci a fare? <chuckles> Certo. Eh, ti rovina tutta la giornata, certo.
Esattamente. Quindi, però, comunque poi devo non posso confrontarlo né niente. Se invece è qualcuno che posso confrontare non riesco a star mai zitto, sincero. No, neanche neanche il momento in cui, cioè, mi hai davanti, no, la persona mi che manca di rispetto, mi ignora, io z io io mi arrabbio e devo "Okay, okay. Sen-sen senti coso, senti coso, adesso noi parliamo." Ma assolutamente no. Io purtroppo ho questo problema. Se ho un problema con una persona no non riesco proprio a dirgli: "Sto zitto, sto calmo, ne parlia"
Quindi non non riesci a lasciar perdere, diciamo così. Vabbè, ha anche i suoi lati positivi questa cosa, nel senso che comunque sei chiaro sempre con l'altro e sei comunicativo.
Sì, certo.
Eh, vabbè, se l'altro è pronto ad accogliere ovviamente questa tua peculiarità.
Esa esatto. Questo questo è l'altro problema: se l'altro è pronto ad accogliere. Purtroppo un 99% delle volte se una persona fa queste cose non è troppo aperta a vede le critiche.
Quindi come come influisce la rabbia sulle tue relazioni?